बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे हैं कि व्यंजन है कि जो कि बनते चले आ रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक है। अक्सर आप ब अगर उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएँगे, तो ज़्यादातर जगह आपको मिल जाएगा वो खाने को, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं ना कि हर परिवार का, हर घर का अपना एक अल अनोखा स्वाद होता है और आप सेम चीज़ ही अगर आप कहीं और खाएँगे तो आपको वो स्वाद नहीं आता है। हमारे घर में एक, एक दोह दोहती बनती है देखिए दोहती कहा जाता है, तो वो कढ़ी के साथ खाई जाती है। और कढ़ी भी जो हमारे यहाँ बनती है वो बहुत थिक बनती है, अक्सर देखा जाता है ना कि कढ़ी में बहुत अ अ, थिन होती है, ग्रेवी बहुत पतली ग्रेवी होती है, जो ज्यादातर जगह अगर आप दिल्ली-मुंबई की तरफ जाएँगे तो इधर बड़ा वैसे ख लेकिन हमारे जो कढ़ी बनती है वो बड़ी थिक बनती है, और साथ में खाया जाता है दोहती, जो स्पेशल बनाता है उसको और दोहती क्या हो जी। बिल्कुल देखिए, दोहती क्या होता है कि एक आपने पराठा देखा होगा जो ट्रायंगल शेप का जो बनता है, जो हम लोग अक्सर बचपन से खाते आ रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार से होता है, लेकिन वो राउंड शेप में होता है और उसमें 2-3 लेयर होती है, 2 लेयर होती है मतलब बेसिकली मोटी-मोटी, 2 लेयर होती है, तीसरी भी नहीं होती है। और ये कह सकते हैं कि अगर 2 रोटी को आप एक साथ चिपका के अ, बीच में हल्का-सा तेल या फिर कुछ भी घी लगा के, तब उसको जब आप पराठे की तरह सेंकते हैं तो वो होती है दोहती और बड़ा यूनिक लगता है, देखिए देखने में भी अच्छा लगता है खाने में भी स्वाद उसका और साथ में अगर कढ़ी मिल जाती है तो बड़ा अच्छा है। जी।
जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। ये तो है। क्या चीज़? अच्छा। हुँ, बिल्कुल। हाँ। जी, ये क्या होता है? इसके बारे में बताएँ? हाँ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। जी, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, तो उसके ऊपर से अ, जैसे आपने बताया कि 2 रोटी के बीच में घी लगा दिया तो क्या उसे सेंकते वक़्त भी उसके तरफ, जैसे पराठे में लगाते हैं, वैसे ही लगाते हैं या फिर ऐसे ही सिंपली उतारते हैं उसे?
जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल अ, इस पराठे की तरह ही सेंकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अ, आप यही समझ लीजिए कि जैसे 2 रोटी आपने बेलीं, पतली-पतली और दोनों रोटी को ही चिपका दिया। बीच में लेकिन घी ज़रूर लगाना है उसके, घी नहीं लगाएँगे तो फिर वो अलग नहीं हो पाएगी ना लेयर और वो अलग होना ही वही उसकी खूबसूरती है। आप कह सकते हैं उसको।
हाँ। जी। ठीक है। हाँ, तो मतलब रोटियाँ क्या अलग-अलग बनती हैं, पहले 1 रोटी ब बना ली, फिर दूसरी बना ली, फिर उसके बाद चिपकाया या फिर कोई और आसान तरीका होता है जिससे जल्दी से बन जाए ये?

ये तो बहुत ही बढ़िया बता दिया कि घर में किस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं और ये भी अच्छा है कि अब तो बाहर में मिल जा रहा है। अच्छा, मतलब ये तो पिज़्ज़ा हो गया और सैंडविच कैसे बनाते हैं जो कि अलग तरीका रहता है आपका आपने कहा कि लोग पसंद करते हैं?
हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ। देखिए सैंडविच मैं तवे पे ही बनाता हूँ हमेशा और उसको भी कहते हैं ना कि अ, बहुत ईज़ी है, सिंपल रेसिपी है कि, सबसे पहले ब्रेड जो होता है उसके आप अ, 2 स्लाइसेज़ लीजिए और आराम से उसके ऊपर वही जो मैंने बताया कि सॉस का बड़ा कमाल होता है। आपके पास सॉस हमेशा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और जो एक विन ग्रीन की एक ब सॉस आती है उसमें हंड्रेड सी गार्डन करके वो मुझे बहुत पसंद आती है। और उसको मैं ज़रूर स्प्रेड करता हूँ, आप पहले लगा लीजिए उसपे चीज़ स्प्रेड लगा सकते हैं।
हाँ। अच्छा। बिल्कुल। ठीक है। तो उसका स्वाद कैसा रहता है? वो मीठा होता है या फिर वो चिली क केचअप की तरह रहता है, कैसा रहता है?
वो अ नहीं, नहीं अ, चि चिली केचअप नहीं होता है उसका आप कह सकते हैं बहुत माइल्ड टेस्ट होता है, बहुत चीज़ी टेस्ट होता है उसका। मतलब आप उसके ऊपर आप किसी भी कहते हैं ना कि आप टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। आप उसको नमकीन भी बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के उसको थोड़ा-सा मीठा भी बना सकते हैं मिक्स करके। आप बहुत तरीके उससे आप बना सकते हैं, तो वो सॉस बड़ी अच्छी है वो। वो सॉस आप लगा लेते हैं फिर उसके बाद आपके हो गया खीरा हो गया, प्याज़ हो गया, टमाटर और ये सारी बहुत पतले-पतले स्लाइसेज़ काट के लगा लेता हूँ और साथ में अगर लेटस मेरे पास उपलब्ध है तो लेटस का एक पत्ता लगा देता हूँ उसमें। और फिर उसके बाद आप ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स उसपे छिड़क के ऊपर से उसको आप बंद कर दीजिए दोनों तरफ से और तवे पे रखिए सबसे बड़ी बात है कि बटर लगा के आपको एकदम धीमी आँच पे छोड़ देना है। आपको बिल्कुल कुछ छेड़ने की उसको ज़रूरत नहीं है और आप इतने नहीं, जल अ, अगर आँच आँच बहुत ज़्यादा धीरे है तो वो नहीं जलेगा। और एक आइडिया होता है ना कि मतलब 2 मिनट तक आप छोड़ देंगे बहुत ज़्यादा देर भी नहीं। 2 मिनट एक साइड में छोड़ना है, फिर हल्का सा प्रेस करके फिर आपको पलट लेना है। और फिर उसको थोड़ा-सा उसको प्रेस कर देना है ऊपर से ताकि थोड़ा-सा कहते हैं ना कि वो चिपक सा जाए और फिर उसके बाद भी आप धी हल्की आँच पे 1-1 मिनट केवल अ, दोनों तरफ से अगर देख लेंगे और एकदम जो क्रिस्पी जो कलर आता है ना उसमें, जो एकदम करारापन आप चाकू से आप करेंगे तो खर-खर की आवाज़ आएगी, और वो बड़ा अच्छा लगता है, जी।
ओह! हुँ। बढ़िया। अच्छा। हुँ। बहुत बढ़िया। अच्छा। तो वो जलता नहीं है नीचे से, मतलब अगर आप छोड़ दो। हाँ। हाँ। बढ़िया। अ, जी। उम, बढ़िया, हाँ। <chuckles> जी। हाँ। ये तो काफ़ी बढ़िया बता दिया आपने कि किस तरह से सैंडविच और पिज़्ज़ा बनाते हैं आप। ये तो जान के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत आसान रेसिपी भी बता दी है आपने। अच्छा, धीमी आँच की बात की आपने, कि धीमी आँच पे चीज़ें अ, मतलब जलती नहीं हैं या फिर अगर बहुत ध्यान रखे तो नहीं होता ऐसा। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई सब्जी बनाई हो, कोई दाल बनाया हो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि धीमी आँच पे जब होता है ना, तो उसका स्वाद बढ़िया आता है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, जब आप कोई और चीज़ बनाते हो जैसे पनीर बना लिया, कभी कभी अ, मशरूम बना लिया, चिकन-मटन बना लिया, कभी ऐसा हुआ कुछ?
हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी।